Olha, eu queria trocar uma ideia sobre um assunto, também queria ouvir sua opinião, é importante se tiver algum conselho legal pra me dar a respeito. Que que acontece eh, recentemente, a gente aqui em casa tá bem sem tempo, sabe? <chuckles> Tempo para cozinhar, para tam estamos muito focado assim na questão de tra de trabalho, então, acaba que tá realmente, bem complicado, sabe? Essa questão, por por por questão de tempo. E aí, a gente fica numa luta muito grande entre praticidade e saúde, né? Porque quando a gente está sem tempo, geralmente a gente corre pra quê, né? Pra comida rápida, pra comida de microondas, pra comida de né, de que não de e geralmente esse tipo de alimento, né, tipo, um lanche alguma coisa, eles não são dos mais saudáveis, né? Então, eh, o que que eu queria ver com você, se tinha aí alguma ajuda, alguma dica. Eh, se quiser perguntar alguma coisa, eu posso te te falar um pouco mais sobre como está sendo as coisas e tudo, eh, mas realmente eu queria ajudas nesse tópico, sabe? Porque, eh, é algo que me incomoda, eu queria poder comer um pouco melhor e tudo. Mas tá tá bem difícil para mim.
Tá. Uhum. Claro. Perfeito. Olha, o que eu puder te ajudar, eu tô aqui. Deixa eu entender uma coisa, por exemplo, você falou do tempo, né. Quais situações, que acontecem que, hã, se você conseguir me exemplificar melhor. Que v que acaba que você acaba recorrendo a essa praticidade não ts não saudável, vamos dizer assim.
Uhum. Então, olha, principalmente assim, eh, como eu eu trabalho de casa e a minha esposa também, eh, acaba que a gente tem se dedica muito no nosso trabalho, eh, e às vezes a gente não tem tempo, por exemplo, eh, para fazer uma comida, fazer uma janta, alguma coisa, sabe? E aí quando a gente vê, aí, a gente tá indo comer no McDonald's tá indo, eh fazendo uma pizza no forno, tá colocando um calzone no forno também, ou fazendo umas coxinhas na AirFryer, sabe? Coisas que não são nada saudáveis, são práticas, né, está com fome ali rápido, tipo: "Ah, tem o McDonald's aqui há 5 minutos da minha casa, então: "Ah, vamos ali no McDonald's rapidinho?" Beleza, já passa no drive-thru, a gente já come no carro mesmo. <laughs> E aí, sabe? Isso tudo é muito prático, mas não é, lá da dos mais saudáveis, consegue entender?
<laughs> Uhum. Consigo. E você acredita que isso te prejudique de alguma forma? Eu quero dizer, por exemplo, você ganhou peso, você tá com o colesterol alto, aconteceu alguma coisa assim? Na vida de vocês?
Olha, cole colesterol eu não sei dizer, não fiz exames pra que pudessem, eh constatar isso, mas eu ganhei peso. Ganhei, já desde que eu me mudei, assim, pra Portugal, que a gente mora em Portugal agora, eu já ganhei uns 10 quilos.
Uhum. Eh. Olha, o quis o que você está relatando, né, nada mais é do que o estilo de vida corrido de milhões de pessoas que, tem que trabalhar, tem que cuidar da casa, eh, isso é ab absolutamente normal, né? A dica que eu posso te dar, pra tentar te ajudar é
Claro. Uhum. Sim.
você se tentar se planejar melhor, aí vem a minha pergunta. Por exemplo, no seu dia, né, talvez na na na semana o os 2 trabalham o na semana e no final de semana, como é que é o final de semana de vocês?
Uhum. Cara, é corrido também. É sempre o trabalho.
Mas vocês trabalham também no final de semana?
Às vezes sim, às vezes também a gente trabalha, porque a gente tem empresa no Brasil, então tá não para, é online, então tá sempre, ali, tendo alguma coisa pra ver, um cliente pra responder, alguma coisa, e acaba que que é fim de semana, acaba que, né, a gente não tem muita muita muito tempo livre pra te ser bem honesto, e ai isso a gente até faz umas marmitas, assim, pra deixar, só que, né, a gente come no almoço, aí na janta acaba que que fica aí, nessa o problema é sempre na janta, na verdade, o almoço assim a gen geralmente eu acordo mais cedo, aí tiro descongelando, né, deixo ali até nu numa aguinha morna pra descongelar mais fácil, aí na hora do almoço coloco no micro-ondas e tá tudo bem. Mas o problema mesmo tem sido o a questão do da hora do jantar, sabe?
Uhum. E você, por exemplo, você não consegue ter coisas saudáveis e mais leves pra jantar? Tipo, quando você for fazer a compra de mercado, isso isso essa história da marmita, eh, eu eu acho excelente e isso que eu ia te s que te sugerir, né, porque você pegar dia pra fazer as refeições da semana, eh
Uhum. Uhum.
isso super ajuda, né, porque ninguém tem tempo. Então, você já faz isso.
Sim, é. A gente faz. A gente faz. Uhum. Isso!
Agora por exemplo, à noite, hã, <clears throat> você sente necessidade de comer uma coisa mais saudável, não co num sente?
Pois é, assim, eh, eu sinto necessidade de comer na verdade, porque eu fico com fome. Só que aí, eh, né, fazer, ou ter que cozinhar nem sempre dá. Às vezes a gente faz ainda, faz um macarrãozinho, faz alguma coisa, que aí é legal, né. É meno é melhor do que é pelo menos melhor do que do que uma comida mais, tipo um fastfood, alguma coisa assim, né, mas acaba que que o problema é esse, sabe, tipo à noite a gente fica até sem criatividade, tipo, o que que a gente vai comer? Uhum.
É, sem criatividade. Claro, eu entendo, mas se você se você, hã, por exemplo, eh tiver opções, aí é que entra o planejamento de novo, né, você já faz a parte da marmita mas, por exemplo, eh, ter uma torta, ter salada lavada, ter um ovo cozido um ovo já cozido na geladeira ou atum, tô te dando exemplos, assim, sei lá se você gosta disso, mas só ideias, né?
Uhum. Uhum. Uhum. Eu adoro atum. Atum eu gosto muito. <laughs> Atum eu adoro.
Então, eu acho que o que falta aí pra você, eh, se planejar melhor na compra, porque dá pra você, de repente, fazer uma coisinha rápida ou você faz um sanduíche no almoço mais saudável e deixa esse pratinho pra noite, eu sei que acaba enjoando um pouco e tal, mas, eh, talvez a solução aí pra você seja se planejar melhor. E, me veio outra coisa na cabeça.
Uhum. Uhum. Uhum. Uhum. Sim, me fala.
Hã. Eu não sei como funciona em Portugal, se existe isso, se é caro, se não é. Mas existem, hã, pessoas especializadas em fazer pratos diferentes, pra pesso por exemplo, pra casais, eh, coisas do dia a dia mesmo, mais que de repente tem outro sabor e tal. Eh, isso é uma ideia
Uhum. O problema é que isso é tudo, muito caro, né? Eu já eu já vi, é é assim: a o lance da marmita começou, foi até comprando. A gente comprou para testar, né, pra ver como ia ficar e tudo mais.
É caro?
E gostamos da ideia, tanto que a gente passou a fazer. Só que é é muito caro, cara, tipo, a galera que é Poxa, fica mais ou menos do que pelo menos o que eu j o que a gente tinha, né. Ficava, ali, mais ou menos 10, 12 euros, eh, por por cada marmita. Exatamente, e assim, pra Portugal, a gente tá falando de um lugar que tem um um salário mínimo de 870 euros, sabe? Então, assim, é é muito caro, entendeu? Uma refeição, tipo diária, né, claro, sair pra jantar num evento, alguma coisa, tudo bem. Mas uma refeição diária, não pode passar de 5 euros, assim, por pessoa, sabe? Pra ser cotidiana, que eu digo, entendeu?
O prato? Nossa, é caro então. Uhum. Uhum. É, então essa opção
Então, é às vezes é mais ou menos isso, tipo, você compra ali 1 quilo de carne aí tá, é 12 euros, 1 quilo de carne, 1 quilo de carne dá pra fazer, sei lá, refeição pra pra 2 dias talvez, e e num num casal, né, somos só eu e minha esposa. Então, mais ou menos é é um pouco por aí, sabe? Então, é é isso que a gente fica vendo por pra não ser uma coisa, tipo, que fique muito cara, porque a gente tá falando aqui de comida cotidiana, sabe? É
É. Cotidiana, né, não é nem um bacalhau especial. Uhum.
Não, exatamente comida cotidiana para poder, eh, ser saudável mas não pode ser caro. É como eu te falei, "ah vamos sair para jantar," tá tudo bem o o valor que der 70, 80 a gente se programa e vai. Agora, eh, ter uma uma comida cotidiana que seja muito cara, infelizmente não não não não pode nesse momento fazer parte ali do nosso orçamento, ainda.
Sim. É. Sim, do se do seu do seu orçamento, é que a pessoa que faz isso ela tem que botar o lucro dela, todo o custo, enfim. Tá cert É. Não, não, entendi.
Exato. Claro, eu não eu não eu não julgo eu não julgo o trabalho e nem tento precificar o trabalho de ninguém. Mas, eu tenho que ir pra pra fazer parte da minha vida tem que caber, né, entendeu? Mas, eu não eu não, claro eh eh eu não comprava de uma ONG eu comprava de uma empresa uma empresa Né, u um dos princípios da empresa, no fundamento é dar lucro, né, é é é fazer dinheiro e dá lucro, então, é é um pouco isso.
É óbvio. Claro, claro. É. E esses lugares que existem, por exemplo, que hã, que são como se fosse um buffet
Uhum.
eu não sei, se aí existe em Portugal, hã, tipo, sabe o que o o o que eu tô falando, que você, ah é mais ou menos isso, porque isso costuma funcionar muito por conta da variedade dos alimentos.
Tipo um self service? Hum, entendi. Mas pra um Cara, eu moro num lugar que a gente chama até de aldeia, sabe? Que é lugar que que é é pequenininho, é afastado e tudo mais, então, assim, é difícil ter esse tipo de coisa aqui, sabe? É complicado.
Pequenininho. Uhum. Sim, sim. Você não mora então, perto de Lisboa?
Não, não moro perto de Lisboa, moro moro mais pra pra roça, assim, para o interior.
Então. É, o que eu te sugiro, você falou do McDonald's e tal, eu não vejo problema algum Tem, né, em todo lugar, mas enfim
É Mc Donald's tem, por um acaso Mc Donalds tem. Nesses lugares assim, né, coisa boa não tem, não tem um um lugar que venda tipo, eu morava no Brasil, tinha um lugar que tinha sacolão 24 horas, você tem noção? Que eu passava de madrugada saindo da festa, eu via um sacolão, era bizarro, isso. Aham.
É. As padarias, né, é outra é outra conveniência, né? Mas olha, você tá falando do Mc, eu não vejo problema algum de você de repente comprar e comer no carro como você falou, enfim, o s o que não pode é virar rotina porque
Exato.
aí, a sua saúde a curto, médio prazo vai se comprometer. Mas, se você se planejar direitinho, se você tiver pouquinho de criatividade, de repente ler um livro ou assistir programas, sei lá se você tem esse tempo, mas podem te ajudar a ter outras ideias.
Uhum. É é de repente, porque, assim, tá tá ruim de de ter é tempo para cozinhar, né, daí ainda ter um livro, mas de repente pode ser uma uma escapatória, né, e colocar algum programa igual você falou: "Coloca ali no YouTube e deixa passando de plano de fundo," de repente, né, às vezes meu ouvido atina pra pra alguma coisa que que vai passando, né. Uhum.
É, é uma ideia, sim, sim, porque a sua saúde em primeiro lugar, né, então, você tem que s achar esse equilíbrio, não tem jeito.
Concer Não, faz sentido, com certeza, eu concordo com você. E poxa, eu queria te agradecer inclusive, por essas dicas, por me ouvir aí com atenção e tentar mesmo me dizer coisas que possam me ajudar nessa nessa questão, que tá sendo realmente difícil pra mim. Mas, eu acho que as coisas que você me falou eu vou tentar praticar algumas delas e realmente espero muito que que eu consiga melhorar um pouquinho assi essas minhas práticas, tá? Muito obrigado mesmo.
Imagina, eu estou aqui, se você precisar desabafar de novo, conversar, tô aqui.
Tá, obrigado então, e até uma próxima. Tchau, tchau.